Pode ser se você quiser voltar para casa mais tranquila, eh
Não que ela seja uma pessoa ruim mas assim, eh, eu acho que é bom renovar de tudo, né.
Ah, sim é verdade. Você pode sair do hum, o terminou, né, o finalizou ali o ano, essa parte toda, de estar cansado, né, às vezes um pouco exaurido de tudo o que aconteceu e desestressar com uma amiga, né, fazer, ah, as programações de cidade grande, que é ir beber, comer bem. É.
É. É porque se eu fizer isso, assim, depois eu meio que vou estar, se eu fiz um detox eu vou estar intoxicando de novo, né.
<laughs> É, e se agitando né. <chuckles>
E me agitando total, então, talvez seja mais intere
É verdade. E inclusive por mais que a sua amiga seja legal, né, é um contato com outro ser humano por um tempo, assim, ainda que seja 2 dias pode dar algum estresse, então talvez seja bom unir ali a parte de contato com a amiga com
Pode. A gente nunca sabe não como é que vai estar a cabeça do palhaço, tanto a dela quanto a minha né. <laughs>
<laughs> Exato. Você já vai, já curte o que a cidade grande tem pra oferecer. Da cultura, toda a bebida, toda a comida, a diversão, a companhia dela que vai ser agradável também, e caminhar, né, caminhar pela cidade, e Madrid é um lugar legal pra andar, né, para descobrir novos lugares assim.
É. É muito bonito assim, né, é muito bonito de ver, o problema de Madrid que é muito frio, né, então, não sei como é que vai, estar, é.
Ah, muito frio, ah, mas caminhando você vê, tem ainda essa vantagem, você cria seu próprio aquecimento.
Mas caminhar com 5 graus? É.
Ah mas, eh, faz caminhadas mais longas, vai de um bairro pra outro a pé em vez de pegar um ônibus, está. Já faz o ritmo europeu, um modo europeu operante, né, de ir meio que suando para os lugares, hum, não tem muita mui
Está tudo bem. Legal. Ah, eles têm isso? Eu não sabia, está vendo. Vivendo e aprendendo.
<chuckles> É, as pessoas andam muito, então ninguém se importa muito que vão estar suando, chegando em um lugar. É, ninguém vai suar com 5 graus também convenhamos, né, é só uma um leve, um leve aquecimento, né, e fora que quem é do Brasil, suar não é uma coisa desconhecida, principalmente nessa época do ano, né.
Fedido. É. Faz parte do do do nosso dia a dia, né.
É quase uma memória afetiva suar em Madrid, pra lembrar que você podia estar com 45 graus no Brasil. Então
É, é.
em dezembro, né, alto alto verão. Mas essa ideia de ficar com a sua amiga é uma boa pra fechar o ano é uma amiga legal, né.
É. Você acha que seria assim o bom para o para os 2 mundos assim tipo como eu te falei, eu quero não gastar muito, e ainda vou curtir um pouquinho de viagem, cidade, eu vou ver coisa, né.
Uhum.